あの、限られた、ま、時間で、あの、ま、ちょっと社会にというか、ま、地域にですよね、あの、貢献したいなっていうふうに、あの、考えているんですが、ま、そのことについて、もしあの、お話を聞いていただいて、あの、何かいい、あの、アイディアみたいなのがあったら教えていただきたいなって思っています。
はい。 なるほど。 はい、もちろんです。えっとちなみに、その、あの、貢献したいと思ったきっかけって何かあったりしますか？
うん。 あ、あの、ま、二つ、ま、いくつかあるんですが、あの、まず、在宅で仕事をしているんですね。
はい。 あ、そうなんですね。
はい。で、家で仕事をしていて、あの、何だろう、あんまり友達も近くにいなくて、あの、<laughs> ちょっとですね、気づいたら、あら、今日家出てないなって、っていうことが何日か続いたりするんですよ。
ああ。 あ、そうなんですね。
はい。なんかあの、食料品とかの買い出しも、なんか夫がしたりするので、なんか買い物にすら、なんかもう出ない時もあるんですよね。
ああ。 ああ、そうなんですね。
そうするとなんかあの、あ、日に2日、3日、私外出た？みたいなあの、時がありまして。で <laughs> うん。はい。
ああ、なとなると、あの、外に出るきっかけ、外に出るきっかけとして、こう、あのボランティアとかに参加したいっていう、そういう方向性であってますでしょうか？
ではい。まずそれが一つ、あの、あって、あともう一つはあの、ま、ま、年もね、取ってきて、あの、ま
はい。
お金もね、あの、まま、稼いできたので、ま、今度はね、<laughs> 稼いできたって大したことないですよ。だけれども、<laughs> うん、だけれども、なんかあの、今度はね、もう少し今までね、いろんなことをあの、支えられて、人に支えられてきたから、だ少しぐらいはね、それを貢献してもいいんじゃないかなみたいな、あのうん、気持ちになれてきたんですよ、最近。ちょっと大人になったんですかね。<laughs> うん。ね。うん。
ああ、はい。 <laughs> なるほど。 あ、なるほど。 <laughs> きっとそうなんでしょうね。えっ、ちなみに、はい。えっと、あの、そあの、ま、外に出る機会が、外に外に出たいというか、ま、人に会いたいってみたいな感じだったと思うんですけど、ちなみにその、それはあの、ボランティアはその、オンラインとかじゃなくてオフラインがいいってことでしょうか？
はい。 あ、オフラインっていうのは、外に出てってことですか？あの。
まあ、その、ま、あの、インインターネット上の、ボランティアも、じあの、あると思うんですけども。
あ。そうなんですか、今。
はい、そうなんですよ。今、そういう、結構、あの、そ機会もありまして、ただそういうのではなく、あの、ま、直接会うタイプのボランティアがいいっていうことでしょうか？
へえ。はい。 あ、そうですね。あんまり、あの、頭を使わないで、結構、その、体力はまだ、のこあるので、うん、体力とか、やはりこうやって人と関わるっていうことがしたいですね。
ああ、なるほど。 なるほど。となると、その、結構、地元の地域に貢献したいとかっていう風に、こう、分野でが、決まってたりとかってあったりしますか？
うーん。 あ、そうなんですよ。あの、外に、まあ、この、今、海外に住んでいるんですが、あんまりはい、あまり、なんだろう、こういう、なんだろう、近所付き合いというものも、ほとんどないですし。
あ、そうなんですか。 ああ。
うーん。あの、全然なんだろう、そのコミュニティに参加とかもしていないので。
ああ、そういったことで、ちょっと、ま、コミュニティに参加するきっかけじゃないですけど、ちょっと、あんまはい、ま、そんな感じでやっていきたいっていうことですか？
うーん。 あ、はい。うん。 そうなんです。ま、そういうことすることによってね、もう少し人と繋がれたり、まあ、あの、できるんじゃないかな、なんて、あの思っているんですよね。
ああ、いいですね。えっとちなみに、その、今、ご自身が、その、得意なス得意なことだったりとか、ちょっとスキルとかってあったりしますか？
うーん。 あ、そうですね。まあそこの、今住んでる現地の言語はもうほんとにネイティブレベルではないんですが、まあ、あの、こういうそうですね、うん、そうですね。それはできますね。あの、なんですが、なんだろう、いろんなこと好きですね。例えばあの、ピアノを弾いたり、あの何だろう、この、裁縫も得意ですし、うん。<laughs> うん、でもお料理も大好きなので、あの買い物とかはね、好きじゃないんですけど、この、家であの黙々と作ったりするのは好きなんですよね。
まあ、日常会話とそれぐらいはできる おお。 む。 はい。 おお、いいですね。結構幅広いというか、すごいスキルお持ちですね。<laughs>
うん。 うん。 あ、そうですかね。まあ主婦なので、あの、主婦をやってきたので、まあ家のことは、まあ得意ですよ。得意っていうか、それなりにできますよね。うん。
はい。 なるほど。そうですね。そういったあたりを聞いてみると、と、そのまあ、人と関わりたいということでしたので、ちょっとその今あの今はあの、海外にいるという風におっしゃってたと思うんですけども、ち、今あのこの辺りが興味あるなっていう風にみ探してるものとかってあったりしますか？
うん。 はい。 はい。 それがですね、なんだろう、日本のあのなんかニュースで見たニュースというか見たんですが、なんか子ども食堂ってあるじゃないですか、日本で。うんうん。ね。なんかそういうのがもしあったら、もういくらでもやってあげたいとか思うんですよね。うん。ね、なんかねはい。
はい。 ああ、ありますね、日本で。はい。 ああ、いいですね、それ。ちなみにそのご自身が住んでる国で、そのなんというかあの、フードバンクみたいな場所ってあったりするんですか？
うん。 あ、それはあるんですが、まああの、ん、あの、なんだ、大体そういうところはなんか教会がこうやってやってたりしますね。
ああ。 ちなみにそのご自身はその、何でしょう、あのしんきょうというか、そのあたりはあの、ま、合わない、まあ、しゅまああの、ぼまあ教会にボランティアするっていうのはちょっとあのご自身的にはどうですか？
はい。 うん。 うん。 あ、全然あの、私無宗教なので、全然そのどこのあの、教会のしゅはんとか全然こだわりがないので、そこはいいんですが、あんまりね、その、うちの近所で教会で何かをやっているっていうのは、あんまりあの、ことがないですね。
はい。 ああ。はい。 ああ。 なるほど、確かにちょっと位置的な部分っていうのもやっぱりあのボランティアする上では、結構重要になってきますもんね。そうなるとやっぱりその、あの、近所の方がいいって感じですかね。
そうですね。 あ、そうです。なるべくその近所付き合いっていうか、あのま、あの近所の方ともこうやって知り合いになりたいというのがありますので。
ああ。
うん。なんはい。
となるとす、はい。
この間ですね
となるとそうですね。はい、いや、こん続けてください。はい。
うん、あ、すいません、この間ですね、あの街をちょっと歩いていたら、なんかおじさんおじさんが、あの、背中に、あの、なんだろう、あの、何か大きなものをバケツみたいなのをしょってですね、あのこうやってゴミをこうやってつまんで入れてったんですよ。
はい。 おい。 ええ、それって何でしょうね。
え、なんか、多分、その、街を綺麗にする心構えという何かあったんでしょうね。でも、なんか、私、それをね、見てね、いや、すごく、あすこんなこともできるなと思ったんですが
ああ。あ、なるほど。 はい。
でも、なんだろう、あんまり、あの、本当に、もう、こんなこと言っちゃ悪いんですけれども、なんか、見た目もよろしくないというか、あの、<laughs> なん <clears throat> あの、なんか、私がね、あの、今度、アジア人の私が、こそれをやったら、多分、なんか、すごく引かれるんじゃないかなと思って。はい。
<laughs> ああ 確かにそういう気持ちにはなりますよね。 はい。 ああ、まあ、確かに、ちょっと、まあ、そういうところも、そういう側面も、確かに、考慮するっていうのは、すごくいい視点だなというふうに思いますね。
あ、そうですか。いい視点ですか。あの、でもでもね、やおじさんがやってることは、すごい、あの、素晴らしいなと思ったんですが、私も、これだったらできると思うんですが、これを私がやってしまったら、多分、あの、みんなね、通りすがりの人が、「なんだこの人」って見るんじゃないかなって思ったら、ね、やっぱ、できないですよね、そういうことはね。
はい。 ああ、そうですね。まあ例えばまあ一応あの、もしそれがあのせんいいなという風に思っているのでしたら、選択肢の一つとしてなんかこう、せい制服っぽい格好をしてみる。制服というか、ま、なんか特定の団体っぽいそういうせ格好をしてみるってどうでしょうか？
うん。 はい。 はい。 <laughs> それすごくいいアイディアですね。
はい。あのまあ、そしたらあの
あ、なるほど。もうなんかちょっと業者じゃないけれども、どこからか派遣されてきたみたいな感じでやるってことですね。
はい、そしたらそのなんていうかこう、ま、差別的な対応というの、ま視線というか、ま対応もしづらしづらいと思いますし、ちょっともう所属感っていうのを出してみると、結構あの印象としても結構プラスに働いてくんじゃないかなという風に、ちょっとあのか仮説として思いました。
うん。 確かに。 そうですね。でもそうすると、あのなんだろ、子供に「もうあの、ママやめてくれ」ってなんか言われそうで <laughs> 言われそうですね。なんか、ね、何人かと一緒にこうやって、あのやるんだったら、あ、あの綺麗にしてくれてるのかなみたいな感があるけれども、あの1人でね、なんか黙々とちょっとそういう、どこからか派遣されてきたっていう風に、あの見えてしまうと、なんか子供になんか、おこなんかやめてくれって言われそうな。<laughs> うん。うーん。
<laughs> まあ、そうですか？ はい。 ああ、ま、確かにそういうとこありそうですよね。えっと、ちなみにそのお子さんがいるということですので、そのまあ、そのお子さん通っている学校にちょっとこう何か手伝えることはないかっていう風にオファーしてみるっていうのはどうでしょうか？
はい。 ああ。 確かに。そこには、あの、思いついたことがなかったです。
はい、きっと、その、まあ、学校も、ちょっと、あの、人手が足りない可能性もありますし、ちょっと、こう、何か、こう、そういった機会を設けてくれる可能性もあるんじゃないかなと、まあ、ティーピー、なんでしたっけ、あの、PTA がそこに、その、国にあるか、ちょっと、存じないですけども、ちょっと、そういった団体へを通して、ちょっと、あの、まあ、あの、可能性を自分から開拓していくっていうのも選択肢の一つとしてありなのかなという風に印象受けました。
うん。 あ。 はい。 ああ、そうですね、今、中学生になったんですが、確かに、その、小学校の時っていうのは、なんか、結構、ボランティアを、あの、つの募ってたんですよね。なのでうん、あの、なんか、アイスクリームを売りましょうとか、あの、なんだ、植物を売りましょうとか、そういうのは、もう、全て、あの、なんだろう、保護者が集まって、こうやってボランティアで、あの、運営していたんですが。
はい。 あ、そうなんですか。 へえ。 はい。 はい。
その、中学になって、確かに、そういうことが、もう、なくなってしまったので、あの、そっか、それで私は、もう、あの、なんか、ボランティアがしなくなったんですね。今、思い出しました。でも、確かに、そうですよね。中学校になっても高校になっても、あの、きっとね、保護者の力っていうのは
なるほど。
必要な場面ってありますよね。うん。
はい。きっとあの、足りないって言ってたのはもうどこかしらあると思いますし、こう、仮にこう、ないですよって言われたとしても、こう何かこう、何て言うんでしょうね。こう、ま、学校以外の場でもこう自らこう、あの、開拓していくっていう方法はありなのかな、という風なような印象を受けました。
うんうん。 うん。 そうですね。そしたらあの、こうやって人に聞いて、ま、学校に聞いて、あ、これお願いしますって言われたら、ま、時間の無駄にもならないし、ね、ほんとなんか限られた時間で有意義になんか貢献できそうですよね。
はい。 はい。ま、そうですね。あお、多分あのお子さんの周りから、ちょっとあの、たどってみるってのは方法の一つかなという風にちょっと今聞いで思いました。
うーん。 うん。 いや、もうそれは素晴らしいアイディアですね。あの、中学生になったので、そんな風にあの、思い浮かばなかったので、ま、そこをちょっと勇気を持ってあの、学校に行って、ま、ちょっと学校のね、事務所みたいなところに入って行って、あの、と突然言うのもおかしいですかね？なんどういう言い方したらいいんだろう。な
はい。 <coughs> あ、そうですね。やっぱりそのそうい、や、不安がやっぱり強いかもしれないですけど、結構そのまあまあ、無償でやるってなるとこう相手の方も結構、あの、ま、オープンにあのウェルカムというしてくれると思うので、こう、ま、無償ということを強調すると、ま、相手の方も考えてくれるんじゃないかなと。
うん。 はい。 ああ。 うん。 あ、なるほど。そっか。何かやらしてくださいって言ったろ、なんかね、金額が発生するんじゃ、お金が発生するんじゃないかなと思うので、もう初めから「何かボランティア考えているんですが、何かありますか？」みたいな言い方を、もう初めからボランティアをこうやって、前面に出すってことですね。
はい。 はい。いや、本日はちょっとお話をしていただいて、いえい、ほんとにありがとうございました。
あ。 あ、いや、もうたくさんいろんなことを、あの、なんか聞けて、なんか前向きに考えられました。ありがとうございました。